Oye, fíjate que te quiero contar, este, ay, pues, algo que me pasó hace poco. Eh, te doy un poquito de contexto, y ya después como que te y te digo, como más o menos que, pues como qué consejos o qué est por lo que estoy pasando, ¿no? Pues fíjate que yo hace como, ¿qué serán?, como 3, 4 semanas que terminé con mi expareja. Éramos una relación a larga distancia, nos conocimos por el trabajo, y ya teníamos un poco más del año, y pues básicamente, pues yo iba, él venía, nos quedábamos de ver en puntos medios, entonces nos veíamos seguido, y pues ahora sí que todas las noches es hablábamos, los sábados o hacíamos como videollamada o nos marcábamos casi siempre videollamada. Los sábados eran como noches de citas, este, así como en línea, aún cuando no nos veíamos, obviamente. Entonces, como que toda mi vida realmente se empezó a girar alrededor de esta persona, y ahora que terminamos, como que me está costando mucho trabajo recuperar como quién soy, ¿no? O sea, sin él, quién soy de después de esta ruptura, porque todas las noches era él, todos los sábados era él. Si él venía, todo giraba alrededor de él. Si yo iba, todo giraba alrededor de él. Entonces, me siento muy perdida, la verdad es que, aparte de dolida, la verdad me siento muy perdida, no sé como que ni qué hacer, y entre recuperar mi identidad, entre la ansiedad y la tristeza, me está como que me está ganando.
Ujú, okey. Okey. Mm, okey comprendo. Sí, pues que al final de cuentas, eh, pues quieras o no, pues termina siendo una relación que te terminó marcando de alguna forma, y sí se comprende de que ahorita que terminaste, eh, sí te genera algún tipo de de dolor. Oye, pero, ¿qué tanto tiempo duró realmente esta relación?, y, ah, para ti, así para ti sinceramente, hace cuánto tiempo que tú sentiste de que: "¿Sabes qué?, siento que ahorita yo y él ya no deberíamos estar", y todo eso, ¿y cuánto tiempo te duró como que ese mini duelo, como que para aceptar y ya terminar totalmente?
Este, mm, pues mira, la relación así como tal de que ser pareja fue un poquito más de 1 año, pero, este, mm, digamos que como que empezamos a conocernos un poco antes, cuando yo fui como, am, iba un poquito más seguido a a donde, pues, es la sede de mi trabajo, que es en Seattle. Entonces, yo iba mucho o no mucho, pero sí iba seguido, entonces, la verdad es que él y yo convivíamos porque éramos los únicos como de la edad. Pero, ahora sí que como tal como tal la relación fue 1 año, un poquito más de 1 año y, mm, digo, ahorita ya digamos que ya tengo apetito, ya, este, como que ya no lloro todo el tiempo, pero, mm, sigo como perdida, así como en el limbo, es como, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, como si algo me faltara, si yo no podría ser yo misma, porque te digo que dejé de hacer prácticamente todo para estar con él, inclusive, este, yo vivo en México, él vivía en Seattle y o vive pues, inclusive ya tu tuvimos nuestra plática de que dónde íbamos a vivir, no sé qué, y al final yo me terminé yendo, ¿no? Y me llevé todos mis cosas, a mi perro, a eh, soy mamá, yo me llevé a mi hijo, todo. Las cosas no funcionaron porque, por muchas razones, ¿no?, pero la convivencia en persona no fue lo que yo esperaba, y la verdad es que, ahora sí que tuve que poner el amor propio ante todo, aunque eso duele mucho, ¿no? No, eso no quita que que una buena decisión no sea dolorosa. Entonces, como que regreso con perro con cola entre las patas como dicen, y digo: "Sí tengo todavía mi casa, mi carro, mi trabajo", pero, como que ahora digo: "¿Y ahora quién soy sin mi ex", ¿no? O sea, antes era como que, pues, te digo, todo giraba alrededor de él, todo así, ¿no?, y y digo sigo ten obviamente, tengo a mi hijo y to y pues, estoy como en automático, y como que
Ajá. Ah, okey. Sí.
no sé por dónde empezar como para poder reencontrarme un poco.
Sí, claro. Oye, y por ejemplo, eh, ¿qué parte de tu vida sientes como que cambiaron después de, ahora sí, que de esa ruptura? ¿O más bien sientes que a lo mejor alguna parte de ti como que desapareció, o algo así?
Pues sí, mira, siento que de la ruptura Siento como que, no sé, estoy en automático. Como que me siento como que estoy La verdad es que O sea, te doy un poco más de contexto. O sea, no solo fue el tema amoroso, o sea, que me dolió, o sea, obviamente lo extraño mucho. Eh, mi hijo, la verdad, estaba muy emocionado de estar con él, porque siempre que venía lo trataba como rey, o cuando íbamos a visitarlo, la verdad, era muy diferente. Entonces, también él está pasando como por ese duelo, entonces, yo paso por el duelo de mi hijo y el mío. Estoy pasando también por un tema económico, porque él fue como que: "Vente, y ya cuando estés aquí, este, ahorramos un rato tu o sea, como tu sueldo, y vivimos del mío, y así ya compensamos lo que gastes, ¿no?" Entonces de ahí va de mensa tu tía, y gastó en los boletos de avión y todo, y cuando me regresé, pues gasté ata otro dineral, entonces, tengo también temas económicos. Ay, es todo mucho estrés y, no sé, como que a veces siento que, ¿cómo le podría hacer como para reencontrarme con mi círculo social? La verdad es que también, me alejé un poco de mis amigos, te soy honesta, no es como que ellos eran de que no, no queremos que estés con él, pero yo a veces era de que: "No, es que tengo que hablar con con mi novio, o tengo el" Es que los sa o sea, alguien hacía una fiesta el sábado y yo: "Lo siento, pero yo ese sábado lo tengo reservado para mi novio", y o cuando venía, pues, era de que no, pues, ahora sí que, ah, pues, aprovechaba, ¿no?, que estaba aquí y lo veía, o me iba. Entonces, como que, no sé cómo empezar a a tener este apoyo, o como que acercarme más a mi familia, a mis amigos, a redescubrir como mis cosas que me gustaban. ¿Qué m qué qué crees que me podrías recomendar? Ajá.
Sí. Mm, okey. Okey, entiendo. Sí, oye, y, por ejemplo, ahorita que me estás diciendo todo esto, eh, ao quitando todo esto, y aparte, si tienes, eh, como que una red de amigos, y tal cual a tu familia disponible en este momento, por ejemplo, si tú quisieras hablar con ellos, ¿sabes que puedes contar con alguien? ¿O sí andas batallando un poquito con eso?
Pues, mira la verdad es que sí tengo a mis amigos, o sea, no soy de una persona que así le llueven los amigos, pero, sí tengo como contada, con las man con los dedos de la mano mis amigos íntimos, pero, te digo que sí me alejé bastante, ¿no? Mi familia, la verdad es que tengo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi tía, a mi cuñada. Este, acá en en la ciudad donde vivo, y en otra ciudad está mi otro hermano, que es una s Pues, yo vivo en Guadalajara, y él está en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este, la distancia no está como tan mal, o sea, en un avión llego rápido. Em, entonces, sí tengo como que, sobre todo con mi familia creo que me ha sido más fácil volver a como conectar, no es como que me desconecté 100% con mi familia, pero, sí m se me ha hecho más fácil, como que: "Ay, perdón que los ignoré un rato, ¿no? Estaba muy enamorada". Pero, con mis amigos me da como más culpa o, o sea, como que siento que: "Ah, sí, ya no andas, entonces ya vienes y me buscas, ¿no?". Siento que, como que me van a reclamar.
Mm, okey, okey. Sí, es que se comprende, pues, hasta cierto punto, y pues, realmente, antes le dabas como que un foco totalmente centrado a lo que vendría siendo tu pareja y todo eso, y pues, se comprende, pues, que que <chuckles> que hasta cierto punto había como que ese pequeño reproche de que: "Ah, ahora sí, <chuckles> ahora sí regresas, y todo eso". Pero algo que te podría servir muchísimo, eh, más que nada trata de de como que no te reencuentres contigo, pero así como que a lo grande. Empieza con cositas pequeñas, de que a lo mejor de que: "Ah, ¿sabes qué? Eh, ¿qué tipo de música me está gustando hoy?", o ¿cómo te gustaría ta cómo te gustaría pasar ese tipo de tarde estando sola? A lo mejor te eh, pasar un tiempo con tu hijo y todo eso. Y que realmente, ¿qué es lo que te hace sentir en calma? Vas a ver que primero tu identidad vuelve, de cuando recuerdas como que son esos detalles realmente los que más importan y todo eso, tampoco te obligues como que a estar bien rápido. Eh, date tu oportunidad para, pues, para sentir todo de que n pero no te quedes atrapada más que nada en eso. Trata de que, obviamente, ahí va a haber unos días que va a haber mucha nostalgia, otros donde va a haber como que ese enojo, otros donde vas a sentir ese vacío. No pasa absolutamente nada, todo esto es parte del proceso. Acuérdate que, a final de cuentas, es una herida emocional que tienes, y de poco a poquito va a ir sanando. Eh, no te apresures en eso, como de que desde el inicio quieras de que: "Ah sí, ya, ya para mañana ya tengo que estar bien y todo eso". No, no, no, no. Date tu tiempo, date tu tiempo. Si necesitas llorar, llora, no pasa absolutamente nada. Si quieres hablar con alguien, búscalo. Eh, trata de tener, eh, más que nada, presente esa red de amigos, ahorita más que nada porque la necesitas. Y trata de de seguir así con tu familia, cualquier problemita que tengas, o cualquier cosita, trata de contarle cómo te sientes en ese momento y todo eso. Y vas a ver que de poco a poquito, eh, vas a ir recuperándote otra vez, eh, la persona que eras antes de de de esa de esa ruptura.
Oh. Ah. Claro, sí. Ujú. Ah, bueno. <chuckles> Sí. Mm. Claro. Sí. Me encanta lo que me dices, o sea, creo que yo ya estaba pensando casi casi de que hacer 30 hobbies en 1 y ya, empezar todo. Pero me gusta tu como tu manera de ver las cosas de que okey, empiezo poco a poco, a lo mejor no tengo que como que redescubrirme de una forma y una magnitud extraordinaria, o sea, puede ser algo sencillo, a lo mejor cosas que me gustaba una serie que me gustaba ver o un libro, eh, a lo mejor empezar con conectar con mis amigos más cercanos. Tengo, por ejemplo, un amigo que, bueno, nos conocemos desde quinto de primaria y somos muy cercanos, este, entonces, a lo mejor acercarme, y sé que a lo él no me va a juzgar, yo sé que él puede que se haya sentido y me si sí, me lo va a dejar saber, pero siempre me ha o sea, siempre he podido estar como o sea, siempre ha tenido los brazos abiertos para mí, entonces, a lo mejor una cosa a la vez, ¿no? Reconectar con un amigo, reconectar con una cosa que me gustaba hacer, y ya que eso está establecido, a lo mejor otra vez buscar un ot o sea, un otro amigo o amiga, o un otro hobby, o sea, me gusta ese esa manera de ver las cosas porque Y también como tú dices, ¿no? O sea, si en algún momento tengo ganas de llorar, si en algún momento me siento mal, como aceptar esa emoción, y no como que rechazarla, sino aceptarla, y poder vivirla y dejarla ir en su o sea, ya cuando pase, ¿no? Como que siento que a veces entre más evadimos las emociones, como que llega un punto en el que cobran factura, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, sí, claro, y luego, pues, también acuérdate que, a final de cuentas, eh, la soledad que tienes en este momento, en este momento, perdón, no la sientas más que nada como si fuera un castigo, al contrario, míralo como un espacio de construcción de nuevo, eh, donde realmente está es donde estás reconstruyendo esta identidad, de que, aunque te duela, eh, este es un terreno que es fértil, de que puedes regresar, y vas a regresar muchísimo mejor, acuérdate que te lo tienes que tomar todo esto con calma, de que realmente no estás roto, simplemente, pues, estás despidiéndote de una historia que ya pasó, pero, pues, ahora sí vas a empezar a reconstruir la tuya, así que realmente no no no te preocupes mucho de todo esto, eh, trata de seguir bien, eh, trata de rodearte de personas que te que tú quieras y que te sientas a gusto con ellas, agarra un hobby que te llame la atención y todo esto, y vas a ver que después de un tiempecito, eh, ahora sí que hacer cosas van a cambiar cosas, y vas a ver que ya después de un tiempecito que pase todo esto, solamente va a ser ahora sí que un pequeño mal recuerdo que pasó en una etapa de tu vida, pero, pues, vas a mejorar muchísimo.
Ujú. Oye, me encanta, me siento mucho más tranquila y más segura para empezar como, entre comillas, "este nuevo viaje" y como tú dices, ¿no?, o sea, no no porque terminé con la persona, se me va a terminar la vida, o sea, sigo, puede estar un poco difícil al principio, pero poco a poco voy a encontrarme. Gracias y que tengas bonita noche.
Nos vemos.